Uhum. <clicks tongue>
E eu já saí com ele nessas saídas que ele fica até 04:00 várias vezes, quase sempre, eu só não vou junto quando, eh, ou eu estou muito cansado ou eu falo: "Não, vou ficar em casa mesmo". Mas aí ele vai e faz as coisas dele, ou quando eu estou trabalhando, porque, às vezes, eu trabalho um final de semana por mês, até duas da manhã. E a e assim eu sei que ele ele está lá, é o rolê de sempre, vai, vai para um barzinho, do barzinho vai para uma festinha, bebe, fica lá com os amigos, enfim. Mas ainda assim, hã, eu eu v eu vejo e penso: "Gente, a longo prazo eu não quero isso para mim, eu quero um cara que acorda cedo e vai para academia comigo", sabe. Não sei.
Uhum. Uhum. Uau! Aham. Sei. É, eu eu en eu acho que o mais ou menos que está acontecendo é o seguinte, eh, vocês são pessoas, você é mais razão, e ele é mais emoção, ele é mais, assim, né, de viver o momento e tudo mais. Talvez não não seja essa pessoa que você falou que vai acordar mais cedo e vai fazer as coisas, não é realmente a não é a o modo dele de ser, né. E ao mesmo tempo, as pessoas diferentes, né, parece uma coisa mas as pessoas diferentes elas se atraem elas se atraem, eu sei muito bem porque eu <laughs> né.
Hum, Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim, parece Pare É, sim, parece que a gente vê o que a gente não tem e gostaria de ter e aquilo cria um desejo, né?
É sim, é é normal, né, que isso que isso aconteça, porque somos todos humanos, diferente no nosso jeito de ser, eu entendo totalmente o que você está falando, mas eu acho que o que está faltando com vocês é comunicação entre vocês, o que está faltando entre vocês é mais comunicação e e talvez colocar mesmo, né, porque vocês já terminaram, né 2 vezes, você termi terminou 2 vezes. Será que
Uhum. É, é engraçado porque ele diz isso. Ele fala assim: "A gente terminou". Eu falo: "Não, eu terminei com você. <laughs> Então anda na linha". <laughs> Uhum.
<chuckles> É, você terminou com ele. Mas quando você terminou, você explicou os motivos pelos quais você havia terminado com ele?
Expliquei, expliquei depois e tal, e aí ele se explicou, mostrou o lado dele e tudo mais, só que aí também agora chega o momento em que eu per eu eu percebo que eu tenho que ser muito honesto com ele sobre as minhas expectativas, porque nas expectativas dele, por ele ser muito emoção, a gente está falando aqui de um canceriano, tá, e eu virginiano.
Uhum. Uhum.
Então, assim, por ele ser muita emoção, na cabeça dele a gente vai casar, por exemplo, sabe.
Hum.